เค สวัสดีค่ะคุณหมวก
สวัสดีค่ะคุณบ้าน
ค่ะ สบายดีนะคะ?
สบายดีค่ะ แล้วทางนี้สบายดีไหมคะ?
สบายดีเช่นกันค่ะ เพิ่งสั่งอาหาร เดี๋ยวรออาหารมามื้อดึก ค่ะ อือฮึ
อืม มื้อดึก ท สั่งเป็นอะไรไปคะ? ถามได้ไหม?
อ่า สั่งเป็นโอเลี้ยงกับขนมปัง เนย น้ำตาล นม
โอเลี้ยงด้วย <chuckles> ว้าว ทำไมถึงเป็นโอเลี้ยงอะ?
<laughs> แล้วก็ ไม่รู้อยากกิน แล้วก็ เอ่อ ข้าวไก่แซ่บ อะไรสักอย่างเนี่ยค่ะ
อา ๆ อ๋อ ว้าว ก็คือมีครบเลย น้ำ ขนม แล้วก็คอม Main Dish อืม
อืม ค่ะ อย่าง อืม ค่ะ ไม่ดูแลหุ่นแล้ววันนี้ <laughs>
ก็ <laughs> ไม่ ๆ ๆ ๆ เรายัง เรายังอีกยาวไกลค่ะหนทาง น่าจะเป็นคนนอนดึกไหมคะปกติ?
อะฮะ ดึกค่ะ ดึก ๆ อือ อือฮึ
อืม เห็นไหมหนทางอีกยาวไกล เอ่อ มีประเด็นมาถามคุณบ้านค่ะ ในเรื่องของอิดว่า คือปกติอะไรอย่างเงี้ย ทุก ทุกความสัมพันธ์อะไ รอย่างเงี้ยเนาะ มันก็จะอาจจะมีการแบบทำผิด หรือว่าอาจจะมีอะไรที่แบบมันไม่ลงล็อก มีการแก้ปัญหา ไรเงี้ยค่ะ คิดว่าการให้อภัยช่วยแก้ปัญหาได้จริง ๆ ไหมคะ?
ค่ะ อืม ค่ะ การให้อภัยเนี่ยคิดว่า มันเป็น มันเป็นความจำเป็นอยู่แล้ว เพราะว่ายิ่งเราแคร์ใครเนี่ย ทำให้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกเยอะมากกว่าเดิม เหมือนกับเช่น ถ้าเกิดว่าป้าที่ไหนไม่รู้เนี่ย มาทำร้ายจิตใจเรา เราก็อาจจะแบบ แค่แบบ เออ ป้านิสัยไม่ดี แล้วก็หายไปเลย แต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่เรารัก เป็นคนที่เราแคร์ แล้วเขาทำอะไรนิดหน่อยเนี่ย มันก็ทำให้เรารู้สึกไม่ดีแล้วเหมือน เพราะว่าเราแคร์ แล้วก็เรารักเขา ใช่ไหมคะ? ก็เลยคิดว่าถ้าให้อภัยเนี่ย ก็ มันก็แก้ปัญหาได้ที่ว่า 1 มันก็ทำให้เราสบายใจด้วย แล้วก็ เอ่อ แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็สบายใจด้วย เพราะว่าถ้าเกิดว่า เหมือนเราอยู่กับคนที่ว่า เหมือนจ้องจับผิดเราตลอดเวลา หรือว่าไม่ให้อภัยเรา อันนั้นมันก็อึดอัดเหมือนกัน ใช่ไหมคะ? แล้วคุณหมวกมองว่ายังไงบ้างคะเรื่องการให้อภัยคน?
อืม อืม อืม อืม อืม